Ya şöyle bir problemim var. Şimdi, önümüz zaten yeni yıl biliyorsun. Sadece yeni yıl bazında değil ama, yani, böyle özellikle ailemde, işte, doğum günleri, ımm, kardeşlerimin, işte, annemin babamın, işte, anneler ba günü, babalar günü böyle şeyleri biz kutluyoruz, yani. Genelde es geçmemeye çalışıyoruz aslında, eee, ve bu durumlarda, yani, sadece bu özel günler m mahiyetinde de değil ama, yani, atıyorum mesela kız kardeşim bir şey beğendi ve ben, ııı, diyelim ki çok pahalı ve, yani, benim bütçemin de üstünde diyelim ama ben bir şekilde onu taksitlendirir ve alırım. O onu beğendi, çünkü kendisi için almayacak onu biliyorum ya da anneme, babama, onlar bunu, biraz zül görüyorlar. Hani, çok da, hani, harcama, hani, kendine öncelik ver falan gibi bir durumdalar. Eee, ben de karşılıklı, yani, onlar bana böyle bir şey yaptığında, ben de öyle hissediyorum ama, hani, kendime bir şey harcamaktansa, eee, yani, harcama kısmında çok zorlanıyorum ama başka birine sevdiğim birine, eee, işte, hediyeler almak yanına giderken 1 çiçek almak falan böyle çok içimi nasıl diyeyim güzel hissettiriyor bu bana. Yani, bu konuda kendimi sınırlandırmak istemiyorum ama zor da bir durum, yani, çünkü tepki de alıyorum, yani, annem şey yapıyor ya mesela, yani, 1 çiçek aldım ya da gönderdim diyelim. Uzağındaydım mesela doğum günüydü ve 1 çiçek gönderdik. Aslında çok sevindi ama diyor ki "Niye kendini de, hani, yoruyorsun? Niye ken n paranı da kendine harcamıyorsun?" bir gibi bir noktadalar yani onlar da. Bu n konuda ne yapacağımı çok emin değilim ya.
Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Anlıyorum. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Anlıyorum. Ya bence, eee, <exhales> bu dönemlerde bence, yani, herkesin, eee, bu günümüz dünyasında, eee, çektiği şeylerden bir tanesi bu. Yani, eee, işte atıyorum, aaa, tüketimin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde aslında, eee, birçok insanın, eee, maruz kaldığı ve birçok insanın aslında şikâyette bulunduğu bir durum. Ben sadece bu durumu biraz daha iyi anlayabilmek için sana birkaç tane soru soracağım aslında. Eee, bunlardan bir tanesi, bu bu konuda aşırıya kaçtığını düşünüyor musun? Mesela, emm, hediyeler almayı seviyorsun evet, yani, etrafındakileri mutlu etmeyi seviyorsun. Onun dışında, eee, hediyenin ün emm, günümüz dünyasının önemli bir yeri olduğunu düşünüyorsun ki, eee, bunu, ııı, uyguluyorsun sev, ııı, sevdiklerine ve çevrene, eee, ama sence bu konuda, eee, aşırıya kaçıyor musun?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Ya, aslında bazen maddi olarak zorlandığım oluyor. Yani, eee, ama gereksiz ve fazladan bir şey yapmıyorum. Yani, onların ihtiyacı olmayan bir şeyi almıyorum. Hani, en ütopik şey olabilir, işte, çiçek aldığım durumlar olabilir. Buna, ımm, bir insanın ya fiziki olarak ihtiyacı yok nihayetinde ama, eee, hani, insan iyi hissetmek de istiyor. Yani, mental olarak da manevi olarak da güzel, iyi hissetmek istiyor. O noktada belki biraz, ııı, fazla olabilir ama onun dışında ihtiyaçları olmayan bir şey almadığımı düşündüğüm için aslında ki yani, bunu ihtiyaçları olduğunu bildiğim zaten diyorum ya hani, yakın çevreme bunu genelde sağlıyorum. Biliyorum ki ona ihtiyacı var ya da onu almak istiyor, biliyorum. Hani, onun için, eee, durumu biraz kolaylaştırmak amacıyla yaptığım bir şey. Yani, aşırıya kaçmıyorum ya bence.
Hı hı. Evet. Anlıyorum. Hı hı. Evet. Anlıyorum. Eee, buna sevindim işin aslı. Yani, aşırıya kaçmamak bu noktada çok önemli tabii ki. Yani çünkü hani, eee, işte, elimizden fazlasını, eee, eğer başka insanlara harcarsak, elimizdekinden fazlasını başka insanlara harcarsak şayet gerçekten de bu sıkıntı yaratabilir. Peki, eee, şöylesi bir şey sorsam sana, ımm, hediye verirken hissettiğin duyguları bana biraz daha açar mısın mesela? Nasıl hissettiriyor sana? Böyle bir, eee, mutluluk veriyor mu? Sevinç var mı işin içinde? A anlattıklarından hareket ede eee, hareketle bunların böyle olduğunu biraz daha sezinliyorum ama bazen utanç duyuyor musun ya da bazen aşırıya kaçtığını hissediyor musun ya da bazen suçluluk duyuyor musun?
Evet. Hı hı. Yani. Yo, öyle hissetmiyorum. Yani empati duyarak zaten, yani, o noktada empati duyarak yaptığım bir iş olduğu için bu, hani, hediye alma durumu, hediyeleşme i meselesi. Yani, ne bileyim ben, biliyorum. Annem o çiçeği aldığında yüzünün alacağı şekli biliyorum. Iıı, a nasıl mutlu olacağını biliyorum. Annem zaten çok ufacık tefecik şeylerden mutlu olur. Eee, kardeşlerimin keza, yani, ihtiyaçları olduğu bir şey, yani, aslında kendisine kıyıp da alamayacağı, mesela, en son öyle bir şey olmuştu. Eee, kız kardeşimin doğum gününde daha önceden, yani, belki bir 6-7 ay öncesinde bana bir parfümden bahsetmişti. "Abla şunu bir kokla, hani, güzel," falan gibi. Hatırlıyorum. Ben de, "Aaa, biliyorum, o parfümü görmüştüm," falan demiştim hatta. Ben onu öyle bir yere not ettim. 6 ay sonra falan doğum günü geldiğinde ben onu almıştım çoktan ve şeydi, "Aaa, ben bunu gözden çıkarmıştım, ben bunu almayacaktım, hani, çok pahalı diye yanaşamıyordum," gibi bir şeyler söylemişti ve gerçekten mutlu olmuştu. Onun o mutluluğu beni de mutlu etmişti yani.
Hı hı. Anlıyorum. Evet. Evet. Anlıyorum. Eee, genelde, eee, mutluluk veriyor sana hediye almak ya da insanları böyle bu şekilde sevdiğini göstermek insanlara işin aslı. Eee, bu aslında çok güzel bir duygu bence ama, eee, ya, bu noktada peki, eee, sence, eee, insanlar bunu ne kadar ne sürede, eee, yapmalı ya da, işte, eee, bu noktada, eee, başka bir tarzla, aaa, insanları sevdiğimizi belirtebilir miyiz sence ya da sen bunu yapabiliyor musun kendi hayatına diye sorsam?
Yani. Tabii, tabii, yani. Yani. İnsanlar Hı hı. Evet. Ya, evet, tabii, o o durum da önemli de, yani, şöyle aslında, ımm, nasıl diyeyim, hangi sıklıkla desek mesela, yani, ya, şey düşünüyorum aslında bu böyle özel günlere sıkıştırılabilen bir şey olmamalı. Yani ben, ne bileyim, mesela bir çok sevdiğim bir arkadaşıma gidiyorsam ben ben çiçekle gitmek istiyorum. Yani bu içimden geliyor gerçekten. Ben böyle bir şey almak istiyorum. Elim boş gitmek istemiyorum yanına mesela. Çünkü, hani, o yüzünde oluşan mutluluğa sebep olmak istiyorum birazcık, ne bileyim, ya, o beni bana iyi hissettiriyor bu. Hani, bir onay ihtiyacı falan mıdır diye düşünüyorum bazen ama yo, bana yapılsa hoşuma gider. Beni mutlu eder nihayetinde. Eee, çiçek ya bu y ne bileyim, yani, genelde, hani, kadınlar için de önemli ama, yani, ben babama da mesela çiçek almışlığım var. O onun böyle nasıl diyeyim? Ya, güzel bir yanı var. Böyle kalbime dokunan bir yanı var. İçimi sıcak yapıyor bu hissiyat aslında. Ondan kaynaklı herhâlde.
Hı hı. Hı hı. Anlıyorum. Evet. Hı hı. Anlıyorum, gayet iyi. Gayet iyi anlıyorum. Bence, eee, bu konuda, aaa, insanları düşünmen, yani, bu aslında genelde, emm, herkesin başına gelebilecek ve herkesin, eee, y y yapmayı istediği bir şey. Eğer, eee, buna maddi, eee, gücün yetiyorsa ne âlâ. Yani bence bu noktada, eee, gayet iyi, eee, yapıyorsun. Eee, yani, eee, insanları bu şekilde mutlu etmek, onları düşündüğünü göstermek bence, eee, gerçekten, eee, hoş bir, eee, mesele. Eğer, eee, işin, eee, maliyet kısmını da, emm, emm, yani maliyet kısmını da eğer, eee, işin içine kattığımızda bunun altından kalkabiliyorsan ne âlâ. Ben sadece, eee, şunu, ııı, sormak istiyorum. Eee, ımm, daha düşük, eee, maliyetli hediyeler nasıl bulabiliriz acaba? Buna dair bir fikrin var mı mesela?
Evet. Hı hı. Evet. Doğru, doğru. Ya, el emeği muhabbeti orada bence devreye girebilir biraz. Yani, mesela düşünüyorum, eee, şu an eşim a oldu ama yani bizim ilk ilişkimizin zamanlarında mesela ben hiç örgü öremiyorum. Eee, yani örebilir sayı sayamıyorum kendimi çünkü çok zorlanıyorum yaparken falan. Eee, bu benim için şeydi, hani, onun için aslında o ona yapmak istediğim ve, eee, aslında çok daha fazla efor sarf etmem gereken tamam, hani, ımm, nasıl diyeyim? İstediği bir şey de alabilirsin ama, eee, el emeğinle uğraşıp, hani, birazcık çabalayıp ki çok yani günlerimi falan aldı. Ufacık bir atkı yapacaktım hâlbuki ama, yani, günlerimi, saatlerimi aldı. Çok da zorlandığım bir şeydi. Bu bu tarz şeyler, yani, karşındakinin de tabii, isteğine bağlı olarak birazcık, o onu mutlu edecekse ben onun bununla çok mutlu olacağını biliyordum. Eee, ve, yani, ben uğraştım onunla saatlerce. Mesela bu tarz şeyler ya da ne bileyim, mesela, eee, o bana aramızda bir muhabbetinin olduğu, döndüğü bir, k hani, Küçük Prens kitabı var, bilirsin. Eee, onun üzerine çok muhabbetimiz dönerdi ve bana böyle, eee, bildiğin sanki, hani, züccaciye züccaciyeden alınmış gibi, yani, böyle sanki elle yapılmış değil de züccaciyeden, hani, hazır bir şekilde seri üretimden çıkmış bir gece lambası yapmış ve bu gece lambasını yaparkenki tüm aşamaları çekmişti mesela. Bunlar böyle emek verilerek, uğraşılarak yapılmış şeyler ve insan bence düşünülmek istiyor zaten. Yani, herkes para verip bir şeyler alabilir ama sadece ne istediğini bilmen gerekir. Yani neye ihtiyacı olduğunu bilmen gerekir. Gereksiz bir şey almak insanı mutlu etmiyor zaten.
Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet.
Yani, öyle düşünüyorum.
Evet, ben çok iyi anlıyorum ve, hani, bu noktada birçok insanın da böyle düşündüğünü, eee, zannediyorum. Emm, işin aslı, eee, hediye vermek gerçekten de çok, ööö, önemli, özellikle, eee, bizim kültürümüzde çok â önemli. Eee, ve, eee, hakikaten, emm, hediye toplumu, armağan toplumu, eee, gibi, eee, kavramlar da var hatta bizim kendi kültürümüzü, kendi toplumumuzu, eee, tanımlarken. Eee, bence, eee, gayet iyi yani eğer bu işin, eee, maddi, eee, kısmını karşılayabiliyorsan gayet iyi yapıyorsun. Bence, eee, i hediye ve insanları sevmeyi sevmemiz sevdiğimizi göstermenin ya da onları düşündüğümüzü göstermenin en güzel yollarından bir tanesi. Eee, bence bunu gayet iyi yapıyorsun. Emm, yani, son sorum herhâlde şu olabilir: Eee, sence, ya, bu em mesela, eş işin, emm, el emeği kısmına değindin. Gerçekten de, hani, hediyeler pahalı olmak zorunda değil. Yani bir insanı düşündüğümüzü gösterebilmek için ona çok pahalı hediyeler sunmak zorunda değiliz senin de dediğin gibi. Çok iyi anlıyorum bu konuda seni ve çok destekliyorum. Emm, peki, eee, bu noktada biraz daha sosyal, eee, sorumluluk projelerine katkı anlamında, mesela, işte, eee, sosyal, emm, gü eee, sivil toplum kuruluşlarının yarattığı el emeği, eee, olsun ya da olmasın mesela, işte, emm, ne bileyim kâseler, boyanmış kaseler, el emeği yapılan kaseler ya da, işte, eee, kupalar. Bunları, eee, mesela hiç, eee, alıyor musun ya da, eee, böyle, hani, hem hediye alırken, eee, hediye e ettiğin kişiyi, eee, mutlu etmek hem de belli bir sosyal, eee, o meseleye, eee, katkı sağlamak; hiç, iii, böyle bir yol tercih ettin mi mesela?
Evet. Evet, evet. Doğru. Evet, doğru. Bence de ya! Evet. Değil. Kesinlikle! Hıı. Evet. Hı hı. Yani, hiç denk gelmedim aslında. Yani, öyle bir şeye denk gelmiş olsam yapabilirdim aslında mantıksız değil. Eee, çünkü zaten, hani, biri için Ya, ben düşünerek de yapıyorum aslında bunu diyorum. Hani, mesela kardeşimin bir şey istediğini biliyordum ve elimin altından onu tutuyorum, o sırada, hani. Eee, pişmesini bekliyorum ama bu tarz bir şeye denk geldiğimde bilmiyorum. İnsanlar ufak tefek şeyleri severler. Dediğin gibi, maddi olarak bir zorluğu da oluyor bir aşamadan sonra. Yani, ben haksız da bulmuyorum o yüzden annemle babamı, hani, birazcık da durul falan diye ama aşırıya kaçmadığımı hissettiğim için aslında, eee, o sınır koyamama durumunu yaşıyorum ama bu dediğin mantıklıymış yani eğer denk ge diyecek olursam aslında, ben alırım muhtemelen. Yani hiç birine hediye etmek zo durumunda da değilim. Aslında, insan bence kendine de bazen zaman zaman iyilik yapmalı. Yani, o kupaya baktıkça o onu hatırlayacaksam ve beni teşvik edecekse ben bunu yapabilirim, evet.
Hı hı. Evet. Anlıyorum. Evet. Eee, ben bu konuda, eee, bizim muhabbetimizin, bizim sohbetimizin seni, eee, yani, eee, daha bi bilinçli bir hediye alma konusunda, eee, motive edeceğini düşünüyorum. Bence ve, eee, ben zaten, hani, senin gayet, eee, bu konuda mantıklı düşündüğünü de, eee, görüyorum. Eee, bence, eee, bu konuda hiçbir sorun yaşamıyorsun.
Yani. Hı hı. Ya, aslında, konuşmak iyi geldi. Ne yalan söyleyeyim. Yani ben en azından mantıklı şeyler yaptığımı ve insanları mutlu ettiğimi bir kere daha fark etmiş oldum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. İçimi çok rahatlattın. Yani içimi dökebildim ve en azından beni anlayan birine denk geldim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Ne güzel.